Ờ, ừ, đúng rồi ấy. Thì mình thấy xã hội mà như vậy thì là nó khiến cho người ta càng ngày càng khép mình hơn, không dám chia sẻ với ai là một điều ừ, đấy. Thì đó!
Ừm. Đúng nha, kiểu, xã hội rất là khắc nghiệt luôn á, kiểu, những cái vấn đề liên quan tới cái này, kiểu, họ còn có một cái nhìn rất là bảo thủ á, là, kiểu, họ mặc định là, kiểu, con người phải luôn vượt qua như vậy, chứ hông thể nào, kiểu, yếu đuối như vậy á. Ừm.
À. Ừ. À. À, ừ. Ờ, đúng rồi. Thì mình thấy là có thể là những cái quan niệm như ngày xưa đấy, ngày xưa ông bà ở với nhau còn vất vả hơn trăm lần mà người ta còn chịu được, còn đẻ ra được chúng mày. Thế mà bây giờ chúng mày ch có mỗi cái việc như thế thôi mà chúng mày cũng phải trầm cảm này, trầm cảm nọ, đúng không? Trời ơi, mình nghe những cái lời đấy á, mình thấy mình không bị tâm lý mà mình nghe mình còn áp lực ngang này. Thì những người mà đang bị mắc bệnh tâm lý, đúng không? Thì người ta còn thấy nào đến như nữa, đúng không? Thì đó.
Ừm. Ừ. Ưm. Ừm. Ừ. Ghê. Trời ơi! Ừm. Trời, cật sự. Ừm. Ừm, đúng rồi. Nói chung là, kiểu, hông thật ra thì những người lớn bây giờ họ không thể nào hiểu được cái áp lực vô hình đến với thế hệ trẻ đâu. Tại vì bây giờ, kiểu, công nghệ phát triển này, xong rồi cái sự cạnh tranh nó càng ngày càng gay gắt nữa, thì họ đâu có biết được là, kiểu, thế hệ trẻ đang phải, gọi là, gồng mình để cố gắng, kiểu, phát triển bản thân như này kia, xong rồi cũng phải cạnh tranh lại với những người khác nữa. Rất là khó.
Đúng rồi. À, đúng rồi. À. À, ừ. À, đúng rồi ấy. À. Ừ. À. Ừ, ừ. Ừ. Đúng rồi ấy. Ừ, mà chưa kể là xã hội bây giờ là mạng xã hội thì rất là phát triển, đúng không? Thì khi mà người ta lướt mạng xã hội, người trẻ người ta thấy người này, người kia hạnh phúc, đúng không? Thì trong lòng mình cũng sẽ có sự ghen tị, xong người ta lại nhìn lại bản thân mình là, ờ, mình đang rất là khổ sở như vậy ấy. Thì ngày xưa có thể là ông bà người ta không biết cái điều đấy, bởi vì người ta không có chia sẻ lên mạng xã hội, người ta cũng không biết cuộc sống ở bên ngoài người ta như thế nào ấy, cho nên người ta có thể dễ dàng chịu đựng hơn, đúng không? Thế nhưng mà đó, bây giờ người ta cứ áp. Thì đó, bây giờ người ta cứ áp đặt cái điều mà người ta đã trải qua lên mình ấy, nhưng mà mình thời mỗi thời mỗi khác mà, đúng không bạn? Mình nghĩ những quan điểm đấy không nên không nên được, ừm, áp áp đặt quá là bà bảo thủ như vậy ấy. Ừ.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, họ đâu có biết được cái câu chuyện đằng sau nó như thế nào đâu, đúng hông? Ừm. Ừ, ừm. Đúng, đúng nha. Ừm. Ừm, ừm. Ừ, nói chung là nếu như là mình nghĩ nha thì mình nghĩ á mình cũng hiểu được lý do tại sao mà người lớn họ lại có những cái suy nghĩ như vậy đó, thì như hồi xưa lúc mà còn chiến tranh á thì họ sẽ chỉ lo ăn tới chỉ lo nghĩ tới cái ăn, cái mặc thôi nè, còn bây giờ xã hội phát triển hơn rồi thì thế hệ trẻ sẽ bắt đầu lo về quan tâm đến cái vấn đề tâm lý hơn. Nhưng mà người lớn họ đâu có thực sự hiểu đâu, ừ, đúng hông?
Ừm. À. Ờ. À, đó là dạng À. À. Ừ, đúng rồi. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ, đúng rồi, làm sao để hạnh phúc hơn đấy, đúng không?

À, ừ, đúng rồi, thì khi mà người ta cởi mở, người ta dám chia sẻ những cái góc khuất của họ ra á thì người ta tốt lên mà mình thì đương nhiên mình cũng đạt được cái mục đích là mình cũng giúp họ tốt lên, đúng không? Bởi vì mình nghĩ là, ừ, chỉ có những người thân thiết với nhau á, người ta mới muốn nhau tốt đẹp hơn thôi, chứ còn người ngoài á, người ta chỉ có chì chiết mình, người ta chỉ có đánh giá mình thôi, chả giúp mình tốt đẹp lên được một tí nào đâu, đúng không? Thì đó. Ừ.
Ừm, ừm. Ừm. Vừa. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, công nhận nghen. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng ha, đúng nha. Ừm, ừm, đúng nha, nói chung là cái việc đó nó cũng cái việc mà lựa chọn ai là người chia sẻ nó cũng khá là khó á, tại vì thực sự là mình đâu có biết được ai là người đủ, gọi là, giúp ừm, ưm, đúng rồi, muốn mong muốn nho mình được hạnh phúc đâu, làm sao biết được.
À. Ừ. À, ừ, đúng rồi đấy. À. À, có ý tốt, đúng không? À. À, ừ.